Ma allora, purtroppo è una cosa che sperimento abbastanza, giusto per non essere ripetitivi. <chuckles> Beh, no sì, ne nel senso nel quotidiano, mhmm, più che altro, mhmm, a lavoro l'ho sperimentata, la patisco anche un po', mhmm, in alcuni tratti. Poi mi sono dato delle risposte, sono passato oltre, eccetera.
Okay. <chuckles> Quindi a lavoro principalmente?
Ehm, sì, è una cosa che ho i incominciato a patire negli ultimi anni di università, cioè dove mi sembrava di aver raggiunto un po', uhm, <clicks tongue> dei li dei livelli che non dove non ero più confidente. Nel senso, era
Mh. Vabbè università, è proprio un topic, no, cioè penso che se uno studente non si sia sia non si sia sentito così all'università o è una simulazione, o un alieno.
<chuckles> Sì, però nel senso, i primi 3 anni li ho vissuti molto più in serenità. Poi gli ultimi 2 era era un po' troppo difficile, cioè nel senso, per le mie capacità forse era un po' oltre. Esatto, esatto. Poi forse era andata troppo bene negli anni precedenti, nel senso che non ho fatto un liceo particolarmente difficile, quindi
Ci sta, okay. Poi chi prima, chi dopo. Okay.
lì ero molto tranquillo. Primi anni di uni, tutto abbastanza bene, poi vabbè c'è stato questo piccolo inciampo, ma niente di niente di che alla fine. Esatto. Perfettamente nella media.
Okay. S ne ma è normale, è normale, non ti preoccupare. Ehm, poi quindi dicevi? Dicevi poi oltre all'università, e? A lavoro, okay.
Poi a lavoro Sì, un pochino a lavoro. Lì effettivamente anche col fatto che mi piace, ehm, anche cambiare un po' le le cose che faccio, e succede a volte che appunto un po' c anche confrontarmi con persone che fanno quell'attività da anni mi fa sentire, inesperto, cioè proprio un po' non a livello, non, mhmm, ma anche da
Mh-mh. Ma qual è il settore scusami?

Sì, è corretto. Adesso se esatto, cioè, mhmm, se vogliamo approfondire il: come l'abbiamo risolta, e questa è già una strategia. Cioè se, ehm, devo fare il paragone con me di oggi, con il me banalmente anche solo dell'anno scorso, c'è un abisso, ma non perché io abbia acquisito competenze nuove, cioè le competenze bene o male son sempre quelle, sono poche magari sono però son sono quelle. Ehm, la differenza è stata proprio quella di riuscire un pochino a capire com'è organizzata in generale questo questo gruppo, cominciare anche a fare un po' di familiarità con
Okay, sì, dimmi pure. Mh-mh. <chuckles> Okay. Prendere un po' di manualità, no. Un po' di orientamento.
Esatto, quindi sono quelle sono quelle cose proprio funzionali che v che vanno migliorate, ma migliorano in modo naturale col tempo. Ehm, co anche questa sensazione di forte appunto disallineamento, di di essere non abbastanza, si è un po' contenuta da, mhmm, anche solo non facendo assolutamente nulla se non partecipare alle riunioni, cioè già questo si si risolve quasi da solo.
Mh, okay. <chuckles> Okay. Bene bene. Però guarda, è molto interessante comunque, ehm, addentrarsi in mhmm, <tsk> i in queste fasi e e capire un po', no, come come si devolvono poi le cose. Quindi tornando un attimo a quando c'hai avuto queste sensazioni, precisamente quali erano i pensieri che più ti affliggevano o come reagivi anche magari fuori dal contesto di lavoro? Cioè, se magari ti portavi anche queste riflessioni a casa in giro e come ti comportavi poi?
Eh, questo è proprio il mio problema. E poi ci ho lavorato un po' in terapia, ma nel senso ehm <giggles>
Mh. Ah, racconta se quello che puoi raccontare insomma.
O, sì, non è niente di di appunto particolarmente privato. Ehm, e no, il il senso è proprio quello che hai detto anche tu, cioè, ehm, la situazione al primo impatto è di un certo tipo, ci si sente non abbastanza, anche perché è tutto nuovo, cioè, mhmm, è come se fosse una piccola valanga. Quando poi cominci a girarti un po' intorno, lo capisci che non è tutto così. E anche fare il paragone con persone che sono lì da tanto tempo è controproducente, perché loro hanno già avuto il tempo di capire cosa cosa li circonda e in che modo orientarsi, cos cosa fare e cosa non fare.
Mh. Okay.
Quindi q questo assolutamente.